जी, देखिए बहुत ही जो आपका ये किस्सा था न, बहुत ही ज़्यादा रोमांचक था। मतलब और ये दर्शाता भी कि आप लोग ना खाने के कितने शौकीन हैं, है ना? कि अ, बिल्कुल खाने के चक्कर में रात भर सोए नहीं। क्योंकि देखिए अक्सर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर मैं तय करके आऊँ और वो भी रात के 11 बज रहे हों तो भैया मैं तो भूखा सो जाऊँगा, मैं नहीं खाना बनाने वाला हूँ। <chuckles> हुँ, हुँ। जी।
जी, धन्यवाद। जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी, उस समय एक एडवेंचर था न हमें कि हाँ भई, उम, हमने करना है करना है तो वो चीज़ें हमने पहले मन में ठान रखी थीं। अगर ना ठानी होती थी अगर हम हम थकावट को देखते फिर तो हम शायद बिना खाए भी सो जाते, <chuckles> है ना? जी।
जी। जी। जी अ, जैसे कि अ, आप जैसे अब उन सारी चीज़ों को याद करते हैं, है ना? तो आपको उसमें से क्या चीज़ याद आती है? खुशबू याद आती है मसालों की या फिर जिस तरीके से आप लोगों ने रेसिपीज़, जिस तरीके से मसाले पकाए थे या फिर जिस तरीके से आपने रोटियाँ बनाई होंगी, उन सारी चीज़ों में से क्या याद आता है आपको सबसे ज़्यादा?
हुँ। हुँ, जी। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी सबसे ज़्यादा तो सब कुछ ही याद आता है। सबसे बढ़िया तो दोस्त ही याद आते हैं जो अभी हमारे मतलब अभी सा साथ में नहीं है, वैसे है। लेकिन वही है कि वो जो साथ था न वो अलग ही चीज़ थी कि हर हमारा हर हफ़्ते एक दूसरे से मिलना। कुछ भी जैस जैसे हम बाज़ार भी कुछ खाने भी जाते थे तो हम कट एक साथ ही जाते थे। चलो आज ये उसका घर वैसे मेरे से आधा मेरे घर से आधा आधा 1 घंटा दूर ही था। लेकिन फिर भी वो आता था। डेली मेरे से मिलने आता था, डेली हम गेड़ी रूट पे जाना, कुछ भी खाना। मतलब कभी घर पे बैठ के कभी चाय के शौकीन बड़े होते थे, हमारे यहाँ एक फ़ेमस चाय वाला तो वहाँ चाय जाके पीनी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थीं तो ये इस ये न मतलब, ये तो दिल में बसी होती है चीज़ें, इनमें से मैं ये नहीं आपको ये नहीं कह सकता कि एक ये फ़ेवरेट चीज़ थी। हमारी सारी फ़ेवरेट चीज़ें थी। दोस्त का बैठना, सब्जी, रोटी चाहे जैसा उस समय अगर कई बार ऐसा भी हुआ कि एक बार हम चावल बना रहे थे तो चावल बनाते-बनाते न हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ज़्यादा सीटी लग गई और जल गए थे चावल। हमने जले हुए भी टेस्ट के साथ खा लिए। तो वो कई बार होता है ना? तो वो भी मैं मेरा ये था कि मेरे को खाना वेस्ट नहीं करना। चाहे जैसा मर्ज़ी है कोई बात नहीं। मैं ये होता था कि ऊपर-ऊपर से बना गया बना के वो जो साफ़ वाले हैं वो उनको दे दिए, नीचे जले हुए मैंने खा लिए। तो ये अच्छा मेरे को मज़ा आता है खाने में ये चीज़ें जले हुए ना नीचे से ज़्यादा कढ़ जाते हैं। तो वो भी बड़े टेस्टी लगते हैं। ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाते हैं वो।
जी। अच्छा। अच्छा। जी। ओह! हाँ। अच्छा। <chuckles> जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। जी। जी, बड़ा बड़ा अच्छा लगा मुझे आपकी बातें सुनकर। इस्पेशली ये कि आप ना ऊपर-ऊपर का उनको दे देते हैं और जो जला वाला हिस्सा रहता है, आप खाते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि जैसे अ, हमने इतनी सारी बातें तो कर ली है ना कि आपने बताया कि हम 11 बजे रात में आए थे और हमने ये-ये बनाया था। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने बनाया क्या था और आपने जो चीज़ बनाई थी उसकी रेसिपी क्या है? मैं बिल बिल्कुल सुनना चाहूँगा उसको।
जी, धन्यवाद। हुँ। <chuckles> जी धन् हाँ जी। हुँ। हुँ, हुँ।